Allora, beh, c'è stato un momento particolare, era tipo il mio compleanno, ehm, <smacks lips> diciamo che er era un giorno in cui io di solito mangio le cozze al mio compleanno, uhm sì, sì, più o meno è una tradizione. Quindi praticamente, uhm, essendo fuori sede, ho provato a ricreare questo piatto con le mie coinquiline e i miei amici. Ora, mhmm, uno tra i miei amici odia le cozze, cioè proprio non ce la fa a mangiarle, non mhmm, gli fanno veramente schifo diciamo, no. Okay, ehm, diciamo che a lui dovevamo fare una pasta diversa.
Okay. È una tradizione? <chuckles> Okay. Okay. <chuckles> Okay. Okay, certo.
Allora la situazione è stata questa: uhm, io che diciamo metto la pasta nella padella che dove c'era il sughetto con le cozze, eccetera, eccetera, mi dimentico che, uhm, ci doveva essere la pasta anche per lui, quindi tra quella pasta là che erano spaghetti, dovevo toglierla effettivamente anche per lui. Quindi, Sara, la mia coinquilina vicino a me, ci guardiamo, perché nello stesso momento suona il citofono, quindi noi fino al momento in cui non era suonato il citofono ed era venuto lui
Sì. <gasps> No. <chuckles> Certo. <groans> Non ci avevate pensato, appunto.
N no, quindi è stato assurdo perché tipo: suona il citofono, noi insieme ci ricordiamo, ci guardiamo, abbiamo detto: "Oddio!" Quindi abbiamo dovuto
<groans> Quello è stato diciamo l'impulso che vi ha fatto, e ehm, rif ritornare no, con i piedi per terra e vi fatto ricordare dell'amico.
<chuckles> Sì, abbiamo detto tipo Sì, sì. Infatti là abbiamo detto: "E mo che cosa facciamo?" Quindi sì.
<chuckles> E che avete fatto? Come ve la siete cavata? <chuckles>
Allora, diciamo che il la cosa che avevamo fatto era buttare, no, calare diciamo la, mhmm la pentola degli spaghetti direttamente nella padella, però ancora non l'avevamo girata, ed era tanta, davvero tanta pasta, perché era tipo per 6 persone; quindi ne avevamo fatta un bel po'. Quindi avevo detto: "Vabbè", <chuckles> lo sai <chuckles> abbiamo preso quei quella tipo più sopra di tutta, ehm, che in teoria non era stata "contaminata", tra virgolette, dalla dal sugo esatto, quindi abbiamo preso quella, e ehm, poi l'abbiamo messa nel pentolino con sto sugo piccante che gli avevamo fatto, e quando siamo arrivate a ta abbiamo fatto tipo: "Okay, non gli diciamo niente." <chuckles>
Sì. Ah. Okay. La prendia Certo. Dal sugo con le cozze. <laughs> Okay.
Quando siamo arrivati a tavola, lo guardavamo, <chuckles> mentre <chuckles>
Per vedere se comunque lui reagiva, no, in modo diverso. <chuckles> Se capiva appunto, cos'era successo.
Eh sì, mentre esatto.